Also, ähm, dieses Wochenende, wenn sich nichts anderes ergibt, dann werde ich
Ja.
ähm, mit dem Hund, ähm, zu 'nem Park laufen. Der ist ich glaube, das ist ein sehr bekannter, großer Park hier.
Aha. Schön, ja.
Äh, und der ist aber ziemlich weit weg, also da muss man 45 Minuten laufen.
Okay.
Es geht ja, aber dann ist man ja erst an dem Park angekommen nach 45 Minuten.
Aha. Ja, das ist das wird so 'n rich ja, das ist 'n richtiger Ausflug, ne?
Ja, und dann und dann ähm, weil man kann natürlich auch einen Bus nehmen, aber dann kann ich ja den Hund nicht mitnehmen und das ist denke ich mal. Und dann muss ich schon die Minuten dann hinlaufen, weil ich gehe ja nicht ohne den Hund in den Park. <chuckles> Das kann ich ja nicht. <laughs> Ähm, und dann ja, und dann muss man und dann läuft man wahrscheinlich noch mal, äh, fünfundvierzig Minuten in dem Park rum, weil es 'n großer ist.
Mhm. Ah, stimmt, ja. Ja. Mhm. Nein, natürlich nicht. Ne, ne. <chuckles> Mhm. Ja. Super. Aber du, da hast du so 'n richtiges Workout, Mensch du, ne? Ja.
Ähm, und dann Ja, und dann noch mal zurück. Wow, das das da deswegen, ähm, das braucht 'n 'n Wochenende dafür.
3 Stunden. Mhm. Ja, ja. <laughs> Ja, definitiv. Und das ist ja dann auch, ne also 3/4 Stunde hin, dann seid ihr du, wenn der Park so toll ist, bist du vielleicht dann 2 Stunden im Park oder wie auch immer, ne?
<chuckles> Ja, die haben auch, ähm, Konzerte so so, ähm, Live-Music, äh, aber so klassische Musik, glaube ich. Ähm, und dann gucke ich mal, ob ich das irgendwie so zeitlich abstimmen kann mit der Musik.
Ach, schön. Aha, super. Ja, das wäre toll das wär toll. Und es würde ihm wahrscheinlich auch gefallen, weißt du? Das findet er ja wahrscheinlich auch gut dann, ne? Also, ähm. <laughs>
Ja, ja. Oh, ja, der f der kann ja so viel laufen, weil er ja so groß ist und so viel Energie hat. Man ich komme ich komme nach 'nem zweistündigen ähm, oder eineinhalbstündigen, ähm, Spaziergang nach Hause und dann möchte er noch mit seinem Ball spielen. <chuckles> So viel Energie hat er. Ja.
Ja. Natürlich. Aha. Oh, ja. Energiebündel, ja er ist ja auch noch 'n relativ junger Hund, ne hast du gesagt, ne? Ist 'n paar Jahre, ja, ja ja, das ist doch toll, ja, schön, schön. Ja, super, da freue ich mich für dich, wird bestimmt gut. Ja, ne? Und danke fürs Gespräch. Tschüss, danke, ciao ciao.
Ja. 5 Jahre. Ja, sehr jung. Danke, ja. Okay, danke dir, tschüss.